อืม ครับ อันนี้เดี๋ยวผมว่า ถ้าฟังหนึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ย ผมก็เดาได้ว่าแบบคุณก็เหมือนกับว่า อะ ยังอยากจะลองอยู่ต่อไปก่อนเนาะ คือไม่ได้แบบมีความทุกข์ ไม่ได้รู้สึกเศร้า รู้สึกว่าสูญเสียตัวตนเกินไป จนกระทั่งที่แบบเราจะต้องแบบย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนงานทันที อะไรอย่างงี้เนาะ ผมว่าอันเนี้ย เรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเนาะ เพราะว่าด้วยสังคมไทยใด ๆ ด้วยก็ตามแต่ ผมว่าการที่คุณแบบเหมือนกับว่า ไม่บอกอะไรเลยอะ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะดีที่สุดขนาดนั้นนะ ผมว่ายังไงการพูดคุยอะ อาจจะดีกว่าเนาะ คือคุณ คึ คือ คือ คือคุณก็ทำตัวเหมือนเดิมก็ได้ แต่ต้องบอกก่อน ทำ ทำตัวตามที่คุณต้องการ ก็คือแบบให้ตัวเอง อะ แบบเหมือนกับว่าทำตามหน้าที่ ใช่ ทำตามหน้าที่ของตัวเองไปเลยครับ ไม่ต้องทำเกินหน้าที่เนาะ เพราะว่าอันนี้มันคืองาน และการทำงานจริง ๆ เราก็คือต้องเห็นแก่ ตัว ให้ได้มากที่สุดนะครับ เราไม่ได้ทำเพื่อบริษัท เราไม่ได้ทำเพื่ออะไรเนาะ เราทำเพื่อเราจะได้มีเงินใช้ ใช่ไหมครับ ตามความจริงอะเนาะ อืม เราอาจจะก็ต้องมองตามมุมมองนั้นน่ะครับผมว่า อะ ก็เลยก็ทำเพื่อตัวเอง ต้องเห็นแก่ตัวกว่านี้โดยรวม ผมใช้คำนี้ดีกว่าเนาะ ซึ่งอาจจะเป็นคำแนะนำที่อาจจะดูว่า อ่า ไม่ค่อย ไม่ค่อยนุ่มนวล ไม่ค่อยแบบ อ่า ดู
อืม อืม ครับผม อืม ครับ อืม ทำงานตามจ็อบ อืม ครับ อืม ครับ อืม ใช่ ๆ ครับ อืม ครับ อาจจะดูตรงไปตรงมานิดหนึ่งใช่ไหมครับ? อืม ครับผม
เป็นคำแนะนำ ใช่ ๆ ๆ เพราะว่า แต่ความเป็นจริงเนี่ย การที่ตัวเราถูกคนเอาเปรียบเรื่อย ๆ เนี่ย เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่ตัวมากพอเนาะ คือเราก็ต้องแบบใช้คำว่า ถ้าใช้คำที่ดีกว่านี้ ก็คือเราให้คุณค่ากับตัวเองแล้วกัน เราให้คุณค่ากับตัวเองให้มากพอ เพราะเวลาหรือว่าการใส่ใจลงไปในงานของเราเนี่ย เราก็ควรจะได้รับผลตอบแทนเนาะ แต่ว่าการที่แบบเขาเอางานของเราไปอะ เขาก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเอางานของเราไปใช้ โดยที่แบบ อะ เขาไม่ได้ลงมือทำอะไรมากเท่าไรเลย แล้วก็เอาเครดิตของเราไป มันก็ไม่ใช่ด้วยเนาะ ก็ อืม ใช่ไหมครับ? แน่นอนผมฟังแล้วรู้เลย ก็คือแบบ อะ เอาไปอยู่แล้ว คุณก็ไม่ควรจะแบบยอมตรงนี้เนาะ ก็ ท นั่นแหละ ผมก็ว่า ก็คืออาจจะคุยกับเขาให้ชัดเจนเลยว่า "เนี่ย ผมจะทำงานของผมนะ หน้าที่ของผม อะไร อย่างเงี้ย แล้วถ้าคุณอยากให้ผม อ่า ทำงานส่วนนี้คุณก็ต้องเพิ่มงึม เพิ่มตำแหน่งให้ผม" อะไรก็ว่าไป เออ อันนี้ก็ต้องไปลองต่อรองกันเองเนาะ แต่ว่า อืม
อืม ครับ อา ครับ อา ครับ อา มี ๆ ครับ มี คีมงานเนี่ยมีครับ อืม ครับ อืม อา อา โอ๊ย จริง ๆ แล้วพอได้ฟังก็รู้สึกสนใจเหมือนกันนะครับ แต่ผมเอะใจอยู่นิดหนึ่งครับ อยากทราบเพิ่มเติมว่า ที่บอกให้ ที่คุณแนะนำให้ไปพูดอะครับ เราจะต้องพูดยังไงดีอะครับ? ผมจะได้นำไปปรับใช้อะครับ
ครับ อืม ครับ

ใช่ครับผม ประมาณนั้นเลยครับ
อืม แล้วแบบ อันนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับตัวคุณโดยตรงไหมอะ? หมายถึงว่า แบบการที่คุณเหมือนกับว่า โดน อะ เอางานมาให้ โยน ค คัว โยนนู่นโยนนี่มาให้ โดยที่แบบมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณอะครับ คุณรู้สึกว่า มันเปลี่ยนแปลง มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณไหม? เรื่องนิสัยก็ได้ หรือว่าเรื่องแบบ อ่า ทัศนคติ เรื่องอะไรอย่างเงี้ย คุณรู้สึกมันสูญเสียอะไรที่ความเป็นตัวคุณไปบ้างไหมอะครับผม?
ครับ อืม อืม หลากหลายมากมายเลยครับ ขอแบ่งเป็นเรื่อง ๆ แล้วกัน เอาผลกระทบหลักสุดเลย ที่เป็นต้นเรื่องเลย คือ เรื่องงานครับ เนื่องจากว่า พอเรารับงานราษฎร์งานหลวงมานะครับ อา คนที่ 1 สั่ง คนที่ 2 สั่ง 3 สั่ง เริ่มทำไม่ทันแล้ว ทำคนที่ 1 ไม่ได้ไม่ดี คนที่ 2 ได้ไม่ดี คนที่ 1 ก็เริ่มตำหนิเรา นี่ยังไม่รวมถึงงานของตัวเองนะครับ ที่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ เพราะว่าเอาเวลาไปทำงานให้คนอื่นหมด พองานตัวเองเสียปุ๊บ ไอ้คนที่ 1 ที่ขอให้เราช่วยนี่แหละครับ โอ้โฮ! มาซ้ำเติมกันเลยครับ จริง ๆ เขาก็ซ้ำเติมตาม ตามบทบาทหน้าที่แหละ เข้าใจ แต่ก็ เราอะก็รู้สึกคัดค้านในใจไงว่า "โอ้โฮ ที่ทำไม่ทันน่ะ ก็เพราะช่วยงานคุณไงครับ คุณหัวหน้า" อะไรแบบนี้อะครับ อา อันนั้นแหละ แต่ แต่พูดออกไปไม่ได้เนาะ ด้วยตำแหน่งด้วยอะไร อา ก็คิดในใจ จากนั้นพอมันเริ่มเข้มข้นขึ้น หนักข้อขึ้น อาทิตย์ที่ 2 ก็เริ่มรู้สึกว่า อืม เราไม่เรียนรู้งานแล้ว มา ทำงานหัวหน้าให้เต็มที่เลย พอทำไป ๆ ปุ๊บ โดน อ อ่า ไม่มีรายงานส่งทาง HR เพราะว่าเป็นพนักงานใหม่ เนื่องจากไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยครับ นอกจากช่วยงานส่วนตัว ทีนี้พอเข้าสู่อาทิตย์ที่ 3 อาทิตย์ที่ 4 เราก็เริ่มมีความรู้สึกว่า มันไม่ใช่แล้ว เราก็เลยถามหา job description หรือคำบรรยายลักษณะงานน่ะครับ แล้วหลังจากนั้น เราก็ เราก็ทำตามจ็อบตลอดเลย จุดเปลี่ยนจริง ๆ ความแตกต่างเนี่ย ก็คือจากที่เราเคยเป็นคนมีน้ำใจเนาะ ช่วยเหลือหมด ด้วยทัศนคติที่ว่าทุกคนเดือดร้อน เพราะขอเราช่วย กลายเป็นทุกวันนี้ ขอเลือกเป็นคนเห็นแก่ตัวครับ ไม่ช่วยอะไรใครเลย นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับจ็อบ แบบนี้อะครับ ก็เลย แต่ แต่ไม่ใช่ว่ารู้สึกดีนะ ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่า คนอื่นจะมองว่า เราเป็นคนไม่ดี เราเห็นแก่ตัวอะครับ แบบเนี้ยผมจะบริหารจัดการสภาพจิตใจตัวเองยังไง? ให้รู้สึกว่า แบบเราทำดีแล้ว หรือว่าเราควรจะกลับไปเป็นคนมีน้ำใจเหมือนเดิมอะครับ?
ครับ อา ครับผม อืม อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม <chuckles> ครับผม อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับผม อืม อืม ๆ